Ähm. <smacks lips> Ja, du musst dir vorstellen, ähm, manchmal ist ja so, dass Menschen so 'n bisschen einer provozieren wollen, so gucken wollen, wie, ähm, ja, man solche Grenzüberschreitungen toleriert, wenn man zum Beispiel nicht das einhält, was abgesprochen war. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand deine Grenzen nicht respektiert oder sogar ignoriert?
Ja, das ist für mich 'n schwieriges Thema, muss ich sagen. Ich habe große Probleme damit. Ähm, ich kann da echt einige Beispiele nennen, äh, schon in meinem Leben, wo ich auch wirklich, ähm, ja, große Probleme habe, um damit klarzukommen. Und, ähm, das das das es fällt mir einfach unglaublich schwer, das auch zu ändern. Also, wenn ich jetzt so an Grenzen denke, dann denke ich mir ja auch irgendwo: „Die Grenze, die ist da ja nicht ohne Grund.“ Die Grenze ist ja da, weil es irgendwo für mich nicht mehr vereinbar ist, dass man darüber hinausgeht und dass man da irgendwie, äh, wenn man das ignoriert, dann ignoriert man ja im Prinzip meine Person und meine Würde und mei und komplett, äh, was mich ausmacht, dann dann übergeht man das einfach. Und das heißt für mich, eigentlich ist das, äh, wie 'n Angriff auf mich und damit komme ich überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Ja.
Definitiv und ist auch total verständlich es i verständlich. Ich glaube, jeder kennt es, dass man so 'n bisschen einfach seinen eigenen Sweet Spot, ja, da bleiben möchte und nicht, sage mal, da begrenzt werden möchte, in welcher Form auch immer. Du meinst jetzt du hast schon öfter in der Vergangenheit erlebt. In welchem Bereich wurde denn damals, oder ja, in der Vergangenheit, sage ich mal, deine Grenze überschritten, beziehungsweise wo war so 'n bisschen der Punkt der Punkt, wo du gesagt hast: „Okay, das geht jetzt grad gar nicht. Was soll das sche was soll das hier alles?“
Mhm. Ja, also, ähm, zum Beispiel hatte ich 'ne Situation auf der Arbeit. Ähm, ich habe 'ne Zeit lang als Altenpfleger gearbeitet nebenbei, eine Teilzeitstelle. Und, ähm, man muss dazu sagen, dass diese Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste, dass die gerade wie, ähm ja, wie wie Unkraut wachsen und, ähm, weil da viel Geld zu holen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder, der das eröffnet, 'n guter Arbeitgeber oder 'n guter Manager von Personal ist und das, äh, habe ich auch deutlich zu spüren bekommen, weil, ähm, man muss dazu sagen, dass ich auch, äh, noch studiere und, ähm, dazu, äh, zu meinem Studium ist es halt eben so, dass ich dann ja auch eben Prüfungen schreiben muss und mein Arbeitgeber hat mir 'ne E-Mail geschrich geschickt, dass er halt eben eine, ähm, Unterschrift von mir wollte, ja? Und, ähm, ich habe dann halt eben, ähm, Prü Prüfungsphase gehabt und musste auch, äh, woanders hinfahren, weit weg, um die Prüfung zu machen und habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich das nächste Woche mache. Und das war dann auch so dieser Zeitraum, wo eigentlich Gehalt hätte kommen müssen. Und er hat mein Gehalt einfach einbehalten. Und das hat mich richtig hart getroffen, weil als Student hast du jetzt so ni sowieso nicht so viel Kohle. Und, äh, ich stand da am Bahnhof und wusste teilweise gar nicht, wie ich zur zur zur Uni kommen sollte, weil ich keine Kohle hatte. Ich hätte gar nicht die Prüfung schreiben können, wenn ich da nicht 'n bisschen getrickst hätte. Und das hat mich richtig sauer gemacht. Also, das war erst mal darf er das nicht, ne? Ich habe ja halt meine Stunden geleistet, er hat mich zu bezahlen. Und diese Unterschrift, äh, die hätte auf jeden Fall warten können bis nächste Woche und er wusste auch, dass ich Prüfungen habe. Das war bei ihm alles dokumentiert. Also, im Großen und Ganzen war das für mich 'ne Grenzüberschreitung. Ähm, die hatte so viele Konsequenzen für mich, die hat mich auch Geld gekostet, dass ich, äh, richtig, richtig sauer auf ihn war und das, was mich dann noch mal on top noch mehr geärgert hat, ist, dass er das zu 100 % bewusst gemacht hat. Der wusste wohl, was das für Auswirkungen hat und hat das trotzdem gemacht, um sein Machtspielchen zu spielen. Und das ist 'ne Sache, wo ich dann, ähm, gar keinen Spaß mehr verstehe. Also, in meinem Kopf habe ich, ähm, ein Gefühl gehabt, die behalt dein Geld, die Unterschrift siehst du sowieso nicht mehr. So, weißt du? Also, so: „Es ist mir egal. Das Geld interessiert mich gar nicht mehr. Mich interessiert nur noch, wie du hier mit mir umgehst und das ist 'ne Grenzüberschreitung“. Und da reagiere ich sehr allergisch und sehr schlecht drauf, muss ich sagen.
Ja, also, man merkt schon, du bist richtig emotional mitgenommen und ich glaube auch, dass absolut berechtigt ist. Also, äh, so was geht gar nicht und ist absolut respektlos. Ähm, eigentlich müsste doch sogar eigentlich vertraglich auch geregelt sein, dass er jetzt verpflichtet ist das Geld dir rechtzeitig zu überweisen oder zu zahlen. Ähm, also, boah, das ist wirklich 'n sehr, sehr heftiges Beispiel und, ähm, geht, finde ich persönlich gar nicht, grade weil du eben in so 'ner finanziellen Notlage warst und ja, sage ich mal, das Ganze abhängig gemacht hat davon, ob du die Unterschrift leistet oder nicht. Also, wirklich, ähm, boah, es ist schon echt 'ne scheiß-Story. Ähm, wie bist du damit damals halt umgegangen? Also, wie hast du mit ihm, ja, kommuniziert danach? Was hast du ihm gesagt? Oder hast vielleicht sogar den Job gekündigt, weil es, äh, ja, so schlimm war, beziehungsweise dieses Studium wahrscheinlich?
Ja. Ja. Ja. Ja, also, das Problem was ich dabei hatte, ist einfach wie gehe ich damit um? Und, ähm, das ist jetzt ganz richtig nachgefragt, äh ich muss dazu sagen, dass ich ja de ne, ich habe ja gesagt, dass ich mit so was nicht gut umgehen kann. Und, ähm, ich habe mir überlegt, was ich jetzt machen kann, ob ich jetzt, ähm, wirklich, ähm, diese Unterschrift überhaupt setze. Mir ging's wirklich nur noch darum, ob ich das jetzt mache was er will. Und, das zu machen was er will, heißt für mich, dass er gewinnt. Das heißt für mich, dass seine Manipulation von ihm funktioniert hat. Und, auf dem Weg dahin, also, als ich dann im Auto saß und, äh, äh zu dieser Firma gefahren bin, musste ich 2-mal anhalten und habe mich übergeben, weil ich so mit mir gerungen habe. Es war körperlich. Ich habe geschwitzt, ich habe mich übergeben, ich war fuchsteufelswild. Ich konnte das überhaupt nicht also, dass ich da überhaupt hinfahre und noch irgendwas mache was dieser Mensch will, war für mich ‘n, ja also, es gehörte wohl zu den schwierigsten Dingen die ich je gemacht habe muss ich sagen. Und, ich habe schon einiges erlebt. Aber das das da das war super super schwer für mich. Und, ähm, ja, ich bin dann halt trotzdem hin und habe dann halt, äh ich hatte mir vorher extra per ChatGPT ‘n paar Sätze zurechtgelegt was ich ihm sagen kann, um mich nicht selbst rechtlich irgendwie zu verwickeln. Aber, stattdessen, ähm, als ich dann bei ihm im Büro stand, ja, da ist meine Psyche durchgegangen. Ich habe geheult und ich habe rumgeschrien. Und, ich war sauer. Und, ich habe auch gemerkt, wie er in dem, äh, Raum ein, 2 Schritte rückwärts gegangen ist. Der hat wohl Angst vor mir bekommen. Man muss dazu sagen, ich bin 1,90 m groß, aber, äh der hat richtig, äh, Schiss vor mir gekriegt und ich habe bin komplett explodiert. Ich habe rumgeschrien, ich habe geheult, ich habe ihm gesagt, was was ihm einfallen würde und, äh, dass ich lieber kündigen würde als ihm seine, ne, Sch S C H Punkt Unterschrift zu geben und dass er mich mal kann, und was weiß ich nicht was. Aber, ich habe ihm wirklich alles an den Kopf geworfen was ich nur konnte und danach habe ich mich besser gefühlt. Also, es war wirklich so, dass das bestimmt das Unprofessionellste war, was ich machen konnte und überhaupt nicht in Ordnung war, glaube ich auch nicht. Bs m kritisiere ich mich auch selber, ist auch jetzt schon ‘n bisschen her, dass das passiert ist. Aber, äh, ich habe mich danach besser gefühlt. Und, ähm, letztendlich war das Geld nach ‘n paar Stunden dann auf meinem Konto und ich habe gekündigt, ja.
Ja, okay, glaube ich, ist verständlich und, ähm, ja, irgendwo, natürlich, die Reaktion klingt sehr übertrieben im 1. Moment, aber ich glaube, manchmal ist's auch wichtig, einfach auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl zu hören. Du beschreibst es ja schon so, als wenn du wirklich emotional sehr, sehr mitgenommen warst. Und ich glaube, das ist einfach richtig, auch mal das Ganze rauszulassen. Auch wenn's natürlich sehr unprofessionell war in dem Moment, aber wie gesagt, du merkst ja, ist alles gut gegangen. Du, äh, bereust's im Nachhinein vielleicht 'n bisschen, aber irgendwo war's auch das Richtige und du bist dir bewusst. Vor allen Dingen, wenn du an die Wut vielleicht denkst, die zu dem Moment dir im im, ja, Bauch vor Bauch, sage ich mal, ähm, ja, vorging. Ähm, hast du vielleicht auch im privaten Bereich mal solche Grenzüberschreitungen erlebt? Oder war's bisher hoffentlich nur im beruflichen Bereich so bei dir?
Ja. Ja. Mhm. Ja, das Problem, das Private, ähm, das ist der Grund dafür, dass ich überhaupt so bin. Man muss dazu sagen, dass ich adoptiert bin, ne, und dass ich, ähm, wirklich 'n also, hm, man hat mir, äh, schlimme Dinge angetan als Kind, bin dann ins Kinderheim gekommen, wurde dann adoptiert von einer sehr guten Familie. Gott sei Dank, bin ich sehr dankbar für. Aber, ähm, dadurch habe ich mir dieses Schutzschild aufgebaut, dass ich mir nicht in meinen Kram reinreden lasse. Also, ich habe das wirklich ganz tief in mir drin. Und wenn jemand diese Grenze überschreitet, dann triggert das halt hundertprozentig. Das ist wie 'n Trauma, das dann los losgetreten wird. Und, ähm, das f ist leider so, dass ich da Also, man könnte jetzt sagen: „Ja, da musst du zum Psychologen.“ Aber der Psychologe würde dir eher sagen, es ist 'n Wunder, wie ich mich überhaupt entwickelt habe. Weil andere Kinder, die, äh, schnüffeln Klebstoff unter 'ner Brücke, und ich habe, äh, studiert und arbeite und bin verheiratet. Also, das sind das ist 'ne ganz andere Liga. Also, normalerweise entwickeln sich Leute wie ich nicht so weiter. Und, ähm, deswegen bin ich eigentlich relativ dankbar, wie ich bin. Und deswegen Du sagtest: „schlechtes Gewissen.“ Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das egal, was dieser Mensch denkt oder fühlt, weil er hat für mich verloren, er hat 'ne Grenze für mich unterschritten und er hat macht, dass ich mich wirklich schlecht fühle und hat mich tief verletzt und, ähm, mein Vertrauen missbraucht und, ja, das, ähm, das kann ich einfach nicht akzeptieren.
Total nachvollziehbar und, ähm, mir tut auch leid, aber ich glaube, du bist sehr gut damit klargekommen, so wie's bisher für mich so wie sich's zumindest anhört. Weil du scheinst ja, ab jetzt wirklich da klar zu wissen, was du willst und was du nicht willst. Also, wie gesagt, ähm, es freut mich auf jeden Fall, ähm, dass du da so 'n bisschen, ja, rauskommen bist, beziehungsweise das Ganze, ja, so gut gelöst hast. Ähm, wie geht's danach weiter eigentlich in der Geschichte? Also, du hast gekündigt und, äh, kam dann irgendwas danach hinzu, sage ich mal, auch, ähm, zwischen Kontakt zwischen deinem Chef und dir oder kam dann irgendein Mahnschreibung von denen oder war dann wirklich du hast da gekündigt und danach war alles vorbei da?
Ja. Ja. Ja. Ne, ne, der hat das volle Geld bezahlt und, äh, ich bin dann auch nicht mehr zur Arbeit hingegangen und er hat mir trotzdem das volle Geld bezahlt. Also, es war wirklich wohl so, dass das Eindruck gemacht hat. Er hat wohl gemerkt, dass er da wirklich Mist gebaut hat. Ähm, w was ich noch hatte, er hat sich noch entschuldigt, ne? Also, dass er das gemacht hat. Er mei er hat das irgendwie so gedeichselt, äh, er hat gesagt: „Ja, Sie wissen ja nicht, mit wie viel, ähm, Idioten ich den ganzen Tag zu tun habe“, ne? Und er wurde wohl auch schon oft, äh, da in der Firma, äh, übers Ohr gehauen und, ähm, Leute haben ihn, äh, quasi, ähm, da hin gehalten und was weiß ich nicht was. Und jetzt hat er aber nicht gesehen, dass es bei mir halt eben wirklich der Fall war, dass ich 'ne Prüfung geschrieben habe und ihn nicht irgendwie veräppelt habe, ne? Aber ich meine, das hatte ich ja auch kommuniziert und das hatte er auch schriftlich. Er hatte ja auch meine Immatrikulationsbescheinigung. Also, irgendwie, hm, also, hätte er darauf kommen können, dass das die Wahrheit ist. Also, äh, für mich er hat sich zwar entschuldigt, aber das hat ihn für mich nicht entlastet, ne? Die Entschuldigung war wohl mehr, um sein Gewissen zu beruhigen. Mich persönlich hat das nicht großartig, ähm, in meinen Entscheidungsfindung ja, das Ding ist auch so, ich bin dann so, wenn du meine Grenze ignorierst, äh, oder übergehst, danach ist egal, was du tust. Deine Meinung, deine Sachen sind dann für mich zweitrangig. Also, jetzt nicht du persönlich, sondern die Person, die das macht, weil ich dann weil ich dann in irgendeiner Weise, ähm, äh, abschalte. Dann ist dann ist das abgehakt für mich. Dann dann ist es tatsächlich egal, was du machst, du hast bei mir eigentlich keine Chance mehr. Und, ähm, das ist dann immer der schlechteste Zustand, der eintreffen kann, aber dazu musst du aber auch schon echt Mist bauen, ne? Also, es ist ich bin jetzt nicht so, dass das oft also, ich glaube, es ist jetzt 2 Mal vorgekommen in meinem Leben oder 3 Mal, dass ich wirklich so den Schlussstrich gezogen habe, aber, äh, in der Regel versuche ich mich natürlich zu bemühen, das nicht zu machen. Ja.
Beispielsweise. Ja, na klar, will natürlich die Eskalationsstufe, sage ich mal, ähm, ja, möglichst vermeiden. Aber, ähm, ich merke schon, dass also, du scheinst da sehr rigoros zu sein und das ist auch sehr wichtig, dass du das so angehst, denke ich. Ähm. Ja, hast du hast du schon irgendwo es auch privat irgendwie so gemerkt, dass irgendwer dir so 'n bisschen da an die Wäsche wollte, sage ich mal, an deine Grenzen? Oder hast da irgendwo rechtzeitig gesagt:„ Ne, hier ist cut.“ Also, ich weiß, du hast die schwierige Vergangenheit und hast auch viel durchgemacht. Aber hast du vielleicht schon mal da überlegt, d ja mitbekommen, dass irgendwer so mal sich mal an deine Grenzen so 'n bisschen ran wollte? Oder hast du's immer, sage ich mal, unterbunden, sobald irgendwas in die Richtung kam?
Hm. Mhm, ich hatte mal 'ne Ex Freundin, die da so 'n bisschen 'n bisschen eskaliert ist, die auch meinte, sie könnte, ja, mich regieren. Also, das war nicht irgendwie 'ne Beziehung, wo jeder so seinen, ne, Beitrag leis leistet, dass man einfach zusammen einfach was macht, sondern das war mehr so, ähm, ja, <scoffs> sie hat einfach alles entscheiden wollen, alles bestimmen wollen und, ähm, mit alles meine ich wirklich alles. Also, da musste ich schon theoretisch fragen, „ob ich aufs Klo gehen darf“. Und da habe ich dann auch gesagt so: „Ja, mach's gut, ne? Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du findest jemanden, der damit um k klarkommt. Äh, ich bin nicht diese Person“ und da habe ich dann auch Schluss gemacht und, äh, dann hat sie, äh, angefangen, ganz, ganz fiese Gerüchte über mich zu verbreiten, hat versucht, mich schlecht darstellen zu lassen, hat bei jeder Frau gesagt, äh äh, wie schlecht ich in gewissen Praktiken bin, kannst du dir selber denken und hat versucht, da wirklich, äh, mich mich wirklich unglaublich schlecht darzustellen. Das Witzige daran ist, dass daraus nur noch mehr Interesse an meiner Person, äh, entstanden ist und sie sich selbst eigentlich quasi ins Aus geschossen hat, weil die Leute sich schon gedacht haben, dass sie da einfach nur Drama macht. Ähm, ja, aber das war eigentlich auch, wenn man darüber nachdenkt, schon ziemlich heftig, was sie da gemacht hat, ja.
Boah. Also, klingt auf jeden Fall sehr, äh, heftig und tut mir echt so 'n bisschen leid, dass, äh, du so mitgenommen wurdest, aber wie gesa
Ah, alles gut, ich na na, also, ich ja, das war das war also, ich muss tatsächlich sagen, ich war einfach froh, dass die dass die weg ist. Also, das alles andere war mir eigentlich egal, Hauptsache, die ist weg, so. Das das war eigentlich schon <chuckles> war nicht so schlimm, aber es war 'ne Grenzüberschreitung, weil du danach gefragt hattest persönlich, ja.
Ne gut. Ja, okay. Ne, sehr gut. Und dass du auch so rauskommen bist, sage ich mal, und vor allem, dass am Ende des Tages ja sogar die, ähm, die Karten gespielt hat, dass sie so' n Mist über euch erzählt hat. Also, ich, ähm, freut mich, dass du da so gut rausgekommen bist. Ähm, hast du vielleicht auch so 'n bisschen, ähm also, wa was war 'n vielleicht konkreter Vorteil? Hat hast hat sich wer bei dir gemeldet? Hast du vielleicht deine jetzige Frau kennengelernt dadurch oder was war so 'n bisschen die konkreten Vorteile, dadurch, dass du so 'n bisschen ja ,dass sie über dich Mist erzählt hat?
Ja. Äh, meine jetzige Frau nicht, aber damals hatte ich noch 'ne also, das war tatsächlich so, äh, ich habe damals noch studiert und, ähm, da hatte ich meine eigene Studentenbude und irgendwann hat's dann auf einmal geklingelt und ich hatte überhaupt niemanden erwartet und dann gucke ich und dann standen da 3 Kommilitoninnen von mir, 3 Mädels. Und die sind dann tatsächlich hochgekommen und wir haben uns 'n äh, 'ne Flasche Wein aufgemacht und dann haben die, äh, mich ausgefragt, ob das stimmt, was die sagt. Und dann haben wir uns kaputtgelacht dabei und hatten 'n schönen Abend, ne? Haben noch so 'n bisschen gezockt Mario Kart und so' n Kram. Aber das war wirklich ziemlich lustig, weil, äh, dadurch ist dann da noch eine Beziehung entstanden, die kurzfristig gehalten hat. Äh, jetzt nichts mit Drama oder so, ganz entspannt. Aber, äh, es ist tatsächlich so, dass ich da mehr profitiert habe, äh, als, äh, dass ich da Probleme mit hatte, ja.
Ja, okay, ich merke schon, das Thema war sehr, sehr spannend und lustig auch, äh, was du da erlebt hast, also, wirklich, ähm, danke, so für die Einblicke, also, <chuckles> sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall.
Ja, danke dir auch. Äh, schönen Tag noch.
Ja, gleichfalls. Tschau, tschau.